Oke, emang sih.
Mhm.
Mmm, iya sih. Terus terus kalau kamu cara menyikapi gitu, eee, kalau, apa ya, eee, mungkin keamanan makanan gitu di tempat wisata biar, apa ya, kayak sesuai harapan atau mungkin enggak sesuai harapan tuh gimana ya?
Mmm. Caranya ya? Eee, mungkin eee, bisa lebih ini sih, Mas, eee, lihat lagi kayak kebersihan tempatnya kayak gimana atau mungkin alat-alat yang dipake gitu bersih apa engga, terus
Mhm. Mmm. Mhm.